À, vậy à. Vậy thì nếu như vậy nha, kiểu, ba mẹ bạn là, kiểu, ơ, thường là hướng cho bạn theo một cái mẫu người nào đó, đúng hông? Hay là, kiểu, kệ bạn, kiểu, cho bạn, a, chỉ cần là bạn bạn với người đó yêu nhau là được?
Ưm, ba mẹ mình thì hướng cho mình, như hồi nãy mình nói hướng với mình rằng là tìm một người đàn ông như thế này, như thế kia. Nhưng mà thực chất tới đến khi mà mình là người trải qua giữa cái giữa cái việc yêu, việc chọn một người á, thì bình thường bạn biết rồi đó, người ta hay nói hay có cái câu hoặc là bài hát của cô Thủy Tiên hự, Tóc Tiên là, ờ, "chọn con tim hay là nghe lý trí" gì đó. <chuckles> Thì ừ, <chuckles> khó á bạn, khó nha, ừm, khi mà yêu vô rồi thì thật ra cũng
À. À, đúng rồi đó. Vậy thì bạn là bạn chọn cái nào? À, ừm.
Chọn con tim thì nó lý trí thì nó nó cũng, a, ly nếu mà chọn con tim không mà không có lý trí nha, thì biết đâu mình sai. Mà chọn lý trí quá mà không có con tim thì mình tỉnh quá cũng đâu có được đâu.
Đúng rồi. Thì đúng rồi, đôi khi, kiểu, như thế thì nó lại, ơ, thiếu đi mất đi một cái tình một chút tình cảm rồi, đúng hông? Ờ. V vậy thì những cái lời khuyên đó của, ơ, ba mẹ đó rồi bạn có cân nhắc nghe theo hông? Hay là bạn cứ theo ý của mình thôi?
Đúng rồi, những cái cảm xúc của mình từ đó nó sẽ vơi đi bớt. Ừm, mình có. Mình dựa trên những cái lời khuyên của ba mẹ và mình cũng có tiêu chí, ưm, tiêu chí riêng cho mẫu người đàn ông của mình. Nhưng mà những cái tiêu chí đó của mình cũng giống như những cái tiêu chí của ba mẹ, thì thật ra không có người hầu như không có người đàn ông nào có thể mà đáp ứng đủ cả, thì mình chỉ lựa những cái điều
Ừm. Ờ. Đúng rồi, không ai mà, gọi là, hoàn hảo hết rồi, đúng không?
Đúng rồi, không ai mà có thể nào mà vừa có tài chính, mà vừa và tốt bụng, mà mà đẹp trai, mà cao ráo, mà đối nhân xử thế nữa.
Ừm, mà phải c có có thời gian cho gia đình đồ nữa nè, đúng hông? Giống như là, ờ, nếu người ta có tài chính thì đương nhiên là cái thời gian dành cho gia đình người ta sẽ ít nè.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, vậy nên là mình lựa chọn thôi, mình cứ cảm có cảm xúc với người nào thì mình cứ quen người đó. Còn người ta có cái thời gian, người ta có tiền bạc hay không, hoặc là người ta, ơ, quan trọng nhất đối với mình chính là tính cách chứ không phải là tiền bạc bạn.
Ừm. Ồ, được á.